Né, porque ainda ficou aquela dúvida: "Ah, não. Melhor eu nem dormi lá." Mas eu fui 15 minutos, né, meia hora. Ficou Uma amiga minha, porque ele chegou a ligar para uma outra amiga que também vivia em São Paulo perguntando se se ela sabia de alguma coisa, a minha amiga, ela me ligou perguntando, falando: "Eu não acredito que você fez isso com fulana." Eu falei "Quê?" É daí, eu quando eu contei, ela falou: "Todo a forma como eles colocaram parecia que sim, entendeu?"
Sei, sei, sei. Nossa! Aham.
Até para uma amiga minha, ela duvidou, mas depois claro ela acreditou em mim, né.
É complicado né, cara? E você não teve confiança nem das pessoas que são suas amigas que deveriam te defender com unhas e dente, falar: "Nossa, eu acho que não, ela passou aqui em casa, depois foi lá para casa do da outra amiga para dormir". <giggles> Nossa eu super seria essa amiga.
Uhum. Não, mas a es como foi contada a história, entendeu?
Sim, sim. Montaram tudo bem bonitinho, né, para denegrir a sua imagem. Mas eu, sinceramente, eu acho que isso foi um livramento, e se é uma coisa que até hoje você não conseguiu superar, você tem que realmente procurar uma ajuda terapêutica, sabe, para colocar para fora, tem que colocar para fora toda essa emoção sabe? Às vezes ajuda muito, sem a terapeuta, antes de ir para terapeuta, você escreve uma carta com todos os sentimentos que você tem, pensa nessa pessoa e queima ela.
Uhum. Hum. Tá, é, eu nunca fiz, tá. Uhum.